Ừm. Cái thói quen này của mình á nó đã nó đã được duy trì từ nhỏ rồi, có nghĩa là từ ba mẹ của mình truyền sang cho mình. Nên là khi mà mình lớn á, ừm, mình chỉ là truyền sang cho con của mình nè, hoặc là ông bà nội ở nhà, có nghĩa là ba mẹ chồng của mình á, thì, ờ, mình c mình cũng đã có những cái biện pháp riêng của bản thân của mình, nên là nói chung là cái, ơ, thói quen này nó đã hình thành từ nhỏ rồi.
Quá tuyệt vời. Ừm. Hiểu, hiểu nha, ô kê, đồng ý luôn. Nhưng mà bạn ơi cho mình hỏi thêm nha, không biết bạn có quan sát xung quanh đi, bạn có sẽ thấy á, là không không quá nhiều người, thực sự bây giờ xã hội vẫn còn rất nhiều người mà, thì không quá nhiều người có cái tư duy, suy nghĩ giống bạn nè, thì tạm gọi á là cái, a, thói quen hồi xưa tới giờ của họ đó, thường cái, kiểu là rác nè, hay là mua sắm, hay là sử dụng rác thải nhựa một cách bừa bãi đi, thì, ờ, theo bạn nha, thì, ờ, nên làm gì từ đâu để mà, gọi là, có thể là để họ thay đổi được cái những cái thói quen xấu này hả bạn?
Ừm. Rồi sao? Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Ừm, sao vậy?